Ah. <chuckles> Halo.
Halo, sore, Kak.
Iya. Selamat sore Mbak, gimana kabarnya? Mhm. Aduh, alhamdulillah ya. Mhm mhm. Baik nih, masih semangat, iya namanya akhir pekan ya, eee, nyantai-nyantai ini jam, eee, jam segini nih, Mbak. Heeh, aduh. Mhm mhm, kita ngobrolin seni kayaknya ya. Seni ini kan, banyak ya, maksudnya, eee, macam-macam gitu ya. Ada seni musik, ada seni rupa, ya ada patung, macam-macam ya. Biasanya itu kan, kita tuh kan kayak cuma lihat dari segi luarnya gitu ya. Heeh, tapi Mbak tahu nggak, sebenarnya seni itu bisa, apa ya, eee, sebagai media artis loh ngungkapin perasaannya.
Mhm. Baik, alhamdulillah. Kakak sendiri gimana nih? Heeh. <chuckles> Betul betul. Betul betul. Kita mau ngobrol apa nih? Diskusi apa nih sore-sore gini? Cam Enak ya? Mhm. Betul. Iya iya. Betul betul betul. Mhm, iya. Oh iya, iya. Apa tuh? Mmm, gitu ya. Itu kira-kira apa yang, eee, kira-kira bisa dituangkan gitu, Kakak sendiri gimana nih, dituangkan di dalam hasilnya seperti apa kira-kira kalau misalnya ini?
Mhm. Iya. Hmm. Heeh. Eee, aku tuh biasa kalau lagi senang, warna-warna yang kupakai itu terang-terang, cerah gitu Mbak, heeh. Kayak apa, eee, mungkin gambar pemandangannya tuh yang masih bagus, gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Enak banget lah nengoknya te eee, ngelihatnya tuh tenang, gitu Mbak. Heeh, tapi kalau lagi marah atau lagi sedih, waduh itu kolektorku sampai sampai apa, sampai nanya, eee, "Kamu nggak apa-apa?" Gitu kan pakai bahasa Inggris. Heeh "Nggak, nggak kenapa kenapa." Aku bilang gitu. "Iya soalnya ini gambar kamu ini gelap banget," gitu kan. "Eee, kalau ada apa-apa cerita ya." Kata dia bilang gitu.
Mhm. Oh gitu. Iya iya. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. <chuckles> Apa tuh? Heeh. Oke. Eee Oke. Oh oh berar